Ne, gar nicht. Also, meine Familie hat mir gesagt, dass ich alles richtig gemacht habe, weil die das ja auch so 'n bisschen mitbekommen haben, was da abging. Und meine Freunde Ja, ja, ja, ja. Meine Freunde haben mir dann noch gesagt: „Ich würde mich an deiner Stelle krankmelden und gar nicht mehr hingehen.“ Also, und, äh, das Witzige ist, habe ich dann auch gemacht, ne? Also, ich irgendwann habe ich's auch ech echt einfach nicht mehr ertragen, da hinzugehen. Ich m m musste mal einfach mal abschalten und Distanz davon gewinnen, was da eigentlich passiert, weil es war so t wirk Danke dir. Es war es war so toxisch, dass ich das Ganze mit nach Hause genommen habe. Und dann habe ich irgendwann hier zu Hause gesessen und mich die ganze Zeit geärgert wegen allem Möglichen. Und dann ist mir aufgefallen: „Wow, warte, das ist nicht dein Skript. Das ist irgendwie das, was da auf der Arbeit abläuft. Und du nimmst das alles mit nach Hause und l lebst diesen diesen Stress auch hier irgendwie in meinem Zuhause,“ was total Banane war. Deswegen also, sowohl Familie als auch Freunde haben gemerkt, dass mir das nicht so guttut, und mir auch schon so 'n bisschen mich in die richtige Richtung gedrückt von wegen: „Hey, du kannst auch alles Mögliche machen.“ Deswegen ja. Genau.
Oh. <chuckles> Äh, das ist beruhigend, ja. <laughs> Okay. Ja. Absolut verständlich. <chuckles> Mhm. Ja. Mhm. <chuckles> Das Ja, okay, ja. Na gut, wenn einen die Arbeit sowieso schon runterzieht aufgrund der Atmosphäre und dann nimmt man das auch noch mit nach Hause, das ist auf Dauer hört sich nicht hört sich nicht gesund an.
Mhm. Ja. Ja. <chuckles> Ja. Ne, gar nicht. Also, überhaupt nicht. Weil abends kam ich dann nach Hause. Das ist mir das ist erst vor 'n paar Wochen passiert, ne, hat meine Katze gemiaut. Und ich war so: „Ich brauche jetzt mal 'n Moment für mich!“ Und dann ist mir aufgefallen, dass ich grade wirklich meiner Katze versuche zu erklären, dass ich gerade 'n Moment für mich brauche. Und sie hat nur gemiaut. Also, so. <chuckles> Ja, ja, ne. Sie konnte überhaupt nichts dafür. Aber ich habe einfach meinen ganzen Frust als Antwort in sie hineinprojeziert auf ihr Miauen. Also, das war schon ja, ja. Da habe ich gemerkt: „Boah, ne, das ist too much. Das ist zu viel.“ Ja.
<chuckles> <laughs> Ähm. <chuckles> <chuckles> Ja. <chuckles> Ja, s sie kann ja nicht mal was dafür. <chuckles> Ja. Okay. Das, das
Ja, ja. <chuckles>
Also, dann ist das bei dir einfach wirklich s so 'n 'ne Notwendigkeit schon gewesen, dass du deinen Job jetzt wechseln solltest. Na? Und
Ja. Ja. Definitiv. Definitiv. Ja. Ich ich bin froh, dass ich's gemacht habe. Ich fühle mich viel besser. Ich fühle mich jeden Tag wieder entspannter, bin wieder wieder mehr ich, bin und wieder mehr von diesen ganzen das ist wie so weiß nicht, wie so 'n Dreck, den man sich irgendwie von den Augen so wischen muss, dass man erst mal woa, wieder klar sehen, so. Es war auf jeden Fall wichtig und notwendig.
Okay. Hm. Ja. So, obwohl dir die eigentliche Arbeit vielleicht gar nicht wirklich mehr zusagt als das, was du davor gemacht hast. Einfach das Gesamtpaket macht's jetzt für dich um Einiges besser.
Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Es ist äh, man kann ja auch 'n anständigen Job haben, bei dem man erwachsen ist, normales Geld bekommt und nebenbei als Hobby halt das machen, was man dann kreativ gemacht hat. Das fällt ja nicht weg. Genau, genau.
Mhm. Das ist auch ja, das ist auch 'n 'ne super Alternative.